なんか、もうそれに近しい感じなんですかね、はい。なんかもう街中で逃げ回れるみたいな。合法的に逃げ回る、お大人に怒られずに逃げ回れるみたいな。<laughs> はい。
おお。 ああ、ああ、なるほどね。なかなかススリル満点ですよね。もう、人がとにかく多い状態で、その鬼とかがどこにいるかもやっぱ、分からなくなりそうです。
それがすごい楽しかったです。 はい。 はいはいはい。 あ、もう、わかんなくて。なんか、鬼がなんか、屋台の誘惑に負けて並んでるのを見て、爆笑したりみたいな。<laughs>
<laughs> はい。それ、誰が鬼とかって分かるんですか？